هاقول لك، هاحكي لك، أنا ماشي سح أب أنا ماشي بمبدأ في حياتي وهو إن No risk no fun تمام، ف آآ، المبدأ ده مساعدني صراحة في حاجات كتيرة أوي، زي مثلًا إن لو أنا خايف من حاجة تمام، فباعملها من غير ت من غير ما أفكّر مرّتين، ليه؟ لو هي لو هي صابت أو بقت اتعملت خلاص، فدي حاجة كويسة لو هي ما اتعملتش، فخلاص أنا كنت عارف من الأول إن هي مش هتتعمل بس أهي مجرّد المحاولة إن أنا باعملها، فزي بالضبط ده اللي حصل في الPresentation تمام، قُلت آآ، قُلت لو لو أنا خلاص عرفت أتكلّم وقتها فخلاص الPresentation هيمشي كويس وهيبقى حلو والناس هتبسط و وكلّه هيبقى مبسوط يعني، ولو ما حصلش، فساعتها كنت هادوّر سأ بالضبط، أنا مش خسران آه، أنا ه هاخسر آه، من دراجات الحاجات دي كلّها آه، بس ممكن ساعتها أشوف حَل تاني إن أنا أقول حِجّة بقى تمام، إن أنا مثلًا كنت تعبان، مش عارف إيه ما عرفتش أحضّر الحاجات دي كلّها، تمام، فهو ده بقى اللي أنا عملته زي ما أنت قُلت أنا
جميل، آه، آه. إمم. ماشي جمي آه. حلو. جميل جدًا. إمم. جميل. كده، كده مش خسران حاجة أنت كده، كده كنت آه. إمم. جميل. آه، آه، آه. والمبدأ ده أنت ماشي بيه في حياتك الباقية كلّها.

اهم بالضبط، أنا باكون مبسوط، م باكون مبسوط أوي، آآ، لأن الأدر الأدرينالين بمعنى أصح بي بيبقى عالي جواك، وبت بتحس اللي هو <tsk> لأ أنا أقدر أعمل ده، أنت من جواك بقى لمّا أنت بتقول الجملة دي م من جواك بتقعد تقول لنفسك أنت هتقدر تعملها، أنت امم، ما حدش زيّك، ما حدش هييجي زيّك بتبدأ تحفِّز نفسك من جواك، اللي هو لأ أنا ما فيش حد أحسن مني، بتبدأ تحاول على قد ما تقدر إن أنت تعلِّي من ثقتك في نفسك، عشان تعرف تقدِّم أحسن حاجة ممكنة آآ، تتقدّم أو أحسن حاجة ممكن أ أحسن حاجة ممكن تعملها.
امم. آه. جميل. إمم، إمم، إمم. حلو جدًا. امم. ماشي. جميل جدًا.